Heeh. Jadi, eee, mama aku ini lebih keren lagi sih, sebetulnya sih. Kalau ngomongin ngomongin fashion, ya. Karena zaman dia kerja tuh, dia benar-benar, eee, banyak banget baju yang emang dia jahit sendiri lah, gitu. Jadi, satu set satu set heeh. Salah satunya sih, eee, set, eee, blazer sama eee, celana, gitu kan, ya. Dan dia kayak, se
<laughs> Wah! Keren banget. Itu hampir semua dijahit? Sama mama Kakak? Wah! Keren banget.
Iya. Iya. Hampir semuanya dia, eee, dia jahit. Enggak tahu enggak tahu orang dulu kayak gitu, apa gimana, aku enggak ngerti deh. Apa mama aku aja yang rajin banget. tapi
<laughs> Kayaknya, iya sih. Mama Kakak yang rajin dan kreatif, gitu ya.
Iya iya. Terus, modelnya juga kayak keren-keren banget, gitu. Terus, nah, yang se akhirnya aku tuh dikasih tuh pada saat aku udah mulai kerja. Kan, mungkin mama aku ngeliat. Wah, ini nih, waktunya nih. Dan, eee, secara postur juga cocok, maksudnya. Karena mama aku juga dulu tuh, eee, bahkan lebih kurus dari aku, sih. Kalau mama aku, gitu kan ya. Nah, tapi masih bisa lah aku pakai, gitu. Dan, di situlah pertama kali aku menggunakan, eee, bisa dibilang kayak pertama kali aku pakai blazer ya, ke kantor. Oh, agak sedikit oversized juga. Dan ada padding-nya di pundak. Jadi bikin kesannya tuh makin formal dan makin statement. Betul. Secara postur tuh keliatannya juga lebih bagus, gitu. Nah, di itu heeh. Kayaknya momen itu sih, yang bikin aku jatuh cinta sama blazer sampai sekarang.
Lebih tegap, gitu ya. Oke. Wah, itu keren sih. <laughs> Tapi Mmm, Oke. Momen ter-sweet, ya, dengan blazer turunan dari mama. Cuman kalau Kakak sendiri, ada enggak sih kayak berpengaruh ke situasi-situasi? Misalnya, kalau kerja itu pakai blazer, kalau tadi kayak nongkrong itu pakai oversize juga. Tapi kalau untuk kencan sama acara keluarga sendiri, itu gimana nih cara Kakak menyesuaikan gaya pakaian Kakak, tapi tetap menjadi percaya diri? Apakah masih pakai blazer, kah? Atau bagaimana nih. Dress well-nya, Kak?
Mhm. Betul. Mhm. Oke Mhm.